أكيد أنا فاهماكِ و وأصلًا موضوع عَدَم النوم ده دي كارثة. يعني أنا مُتفهِّمة جدًا الموقِف اللي أنتِ فيه لا بتنامي بالليل وتاني يوم مجهودِك و وطاقتِك بتبقى قُليّلة جدًا فلأ، أنا فاهمة جدًا الموقِف اللي أنتِ فيه. طيب قولي لي أنتِ routine يومِك ماشي إزاي؟ يعني قولي لي من ساعة ما بتصحي كده أنتِ يومِك كلّه عامل إزاي؟
بُصّي هاقول لِك، آآ أنا يعني بمُجرّد ما أصحى من النوم ما عنديش ميعاد ثابت الصراحة، بمُجرّد ما أصحى من النوم آآ لازم أشرب قهوة عشان أفوَّق نَفْسي وبعد كده بقى بابتدي آآ يا إمّا أدخُل الشُغل بتاعي آآ لإن أنا شُغلي من البيت، فبادخُل عادي م
اهم. إمم. حلو أوي.
آه، يعني بادخُل آمم بادخُل عادي باشتغل آآ بعد كده بقى باقوم أعمل الغدا آآ أه أنضَّف الشَقّة آآ وكمان أنا باشتغل شُغل تاني freelance.
إمم.